जी, जी, जी, बिल्कुल। जब मैं गुस्से में रहता हूँ ना दरअसल, तो मैं सच बताऊँ तो मेरे सोचने-समझने मैं बिल्कुल कुछ भी सोच-समझ नहीं पाता। मैं बिल्कुल नहीं देख पाता कि मेरे सामने कौन खड़ा है? कौन नहीं? और अगर जैसे मेरी कोई कोई आलोचना कर रहा है, तो मेरे दिमाग़ में पहला बस यही ख्याल होता है कि किस तरह मैं उसने जिस बिंदुओं पर मेरी आलोचना की है, कैसे मैं उसे गलत साबित कर दूँ। वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मेरे दिमाग़ में चीज़ें आती ही नहीं, बस मेरे मन में रहता है मैं किसी तरह उसे स गलत साबित कर दूँ और उसके बाद जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे है ना, मैं वहीं उल्टा आरोप उस पर भी लगा दूँ। ये बातें मेरे दिमाग़ में आती हैं और मैं सच कहूँ ना, तो हालाँकि मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मगर मेरे साथ ये भी समस्या है, मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब मैं गुस्सा होता हूँ, तो अक्सर मैं वो बातें ज़्यादा कह देता हूँ ना, जो अग अगले इंसान को चुने अ, चुभे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम एक-दूसरे से परिचित होते हैं, चाहे हम दोस्त हो या रिश्तेदार हों, तो हमें पता है कि वो कौन-सी बातें हैं, जिनको लेकर अगला इंसान बहुत संवेदनशील होगा? तो वो बातें उन्हें चुभ सकती हैं, लेकिन मेरी जो प्रतिक्रिया होती है जब मैं गुस्से में रहता हूँ, मैं वही बातें बार-बार कह देता हूँ, उन्हें जिन जिनसे उन्हें परहेज है, जो बातें उन्हें चुभ सकती है। मतलब मुझे बहुत बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ, मुझे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा कई बार क्या होता है ना मेरे दोस्तों ने बताया है जब मैं लड़ाई-झगड़े में या कभी ऐसा रहा तो मेरे दूसरे दोस्तों ने बताया कि मेरा पूरा चेहरा लाल हो जाता है गुस्से के मारे और पूरा और क कई बार मैं बोलते हुए ना मेरी आवाज़ में कंपन भी आने लगती है शायद, शायद मैं इतना ज़्यादा अंदर से अ, परेशान हो रहता हूँ उस वक़्त कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाता, तो कई बार मेरी आवाज़ भी मैं कंपन भी सुनाई देता है। मेरा चेहरा भी लाल हो गया होता है और मैं मतलब बहुत उस वक़्त बिल्कुल अपने आपे से बाहर रहता हूँ, जी।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जो नहीं जी, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ समझ गई। जी। ओह हो हो! हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। समझ सकते हैं। अच्छा जब ऐसा बोल देते हैं आप, तो मतलब कि उसके तुरंत ही बाद या ऐसा कुछ नतीजे होते हैं जैसे कि आपको जैसे अभी आपने कहा कि मैं मुझे मेरे गु गुस्से में काबू नहीं रहता है। तो मतलब कि तभी उस वक़्त, उसके बाद तुरंत बाद क्या नतीजे होते हैं? आप कैसे गुस्से बोलने के बाद गुस्से से?
जी, जी बिल्कुल।